Oye, cuéntame, ¿cómo encuentras tiempo para crear entre todas las obligaciones? ¿Cómo es que te organizas?
¡Ay! Fíjate que a mí me encanta tejer.
¡Ay!, qué padre.
Desde los 12 años, eh, aprendí a tejer, alguna amiga me enseñó las cadenitas. Y, de ahí, ya fui aprendiendo con mamás de mis amigas a hacer otros puntos, y así, ¿no? Eh, después sí, sí, sí, después, eh, mm, compraba muchas revistas, ¿no?, o fui autodidacta así con las revistas
Qué bonito.
eh, para ir, este, creando cosas. Y, pues, ya después, ya tenía como bastante experiencia, pero además de algunos años para acá con los tutoriales, en YouTube, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, sé hacer todo tipo de cosas.
Así es, ver un video como una y otra vez, las dudas que te queden, y todo eso.
Exacto. Entonces, eh, sé hacer de todo, ¿no?, en en en crochet. También sé hacer 2 agujas, pero prefiero el crochet, porque, eh, se me hace más práctico siempre traer solo un gancho, y en el crochet tú siempre mantienes un solo punto en el gancho, ¿no? Mientras que en las agujas, pues, tienes todos los puntos que estás utilizando para lo que estés tejiendo.
Guau.
Entonces, siempre estoy creando, ¿no?, eh, alguna prenda, una bolsa, un muñeco.
Ay, los muñecos son preciosos y también las bolsas. De verdad cuando yo las veo digo: "Qué padre, qué paciencia también", pero me gusta muchísimo cómo quedan. ¿Y se te hizo muy difícil aprenderlo? O sea, por ejemplo, ¿hacer bolsas, o, muñecos?
Sí. Sí. No, porque cuando aprendí a hacer bolsas y muñecos, ya era como superexperta en todas las puntadas, y y ya, o sea, tejía muy parejo, y sabía cambiar colores. O sea, como que tenía todas las bases ya, ¿no?, para hacerlo.
Ay, guau. Sí.
Entonces, eh, fíjate que el tejido a lo largo de mi vida siempre ha sido una gran compañía. Igual que los libros, ¿no? Pero, además, el tejido me permite crear, ¿no?, estar con esa parte creativa. Y, hace algunos años, leí de que lo que hace el tejido en tu mente es, eh, te te da una estructura, y es el equivalente a meditar.
Okey, sí.
Entonces ahí entendí por qué para mí era tan imprescindible tejer cuando tenía situaciones difíciles, o, incluso, entraba en ansiedad, o, en otro tipo de pues, de situaciones que te ponen mal, ¿no? El tejido siempre ha sido para mí ese break que me regresa a mi zen, ¿no?, a mi centro. Enton
Que te relaja bastante.
Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces
¿Y cuánto tiempo haces, por ejemplo, al día? O sea, ¿te haces 1 hora o 2 horas, o cuánto será como una rutina, que tú digas ese tiempo lo voy a dedicar a mi hobby.
Bueno, no tengo un tiempo destinado exactamente, ¿no?, eh, lo voy adecuando, ¿no?, de acuerdo a mis a mis obligaciones, o, a mis responsabilidades. Pero siempre encuentro un tiempo, y además necesito ese tiempo, porque es la forma como me me equilibro, ¿no? Eh, siento que ahí realmente lo disfruto est a la vez de que estoy creando, me calma la ansiedad, me calma todo ese tipo de situaciones que a veces encuentras, ¿no? Eh, te digo que depende
Así es.
eh, porque, por ejemplo, no sé, si tengo juntas, ¿no?, todo el día, y una tras otra, y una tras otra eh, es difícil que lo intercale en el día, ¿no? Eh, pero a veces, por ejemplo, si no sí, sí, sí. Eh, pero siempre, siempre, siempre, por lo menos, le doy 2 vueltas cuando despierto, y tomo mi primer café, porque eso me hace entrar como que iniciar bien el día.
Cierto, de que tan ocupada que estás.
Y siempre sí, y siempre le doy vueltas, eh, antes de dormir.
Qué padre. Guau, o sea, como que empezando el día, y también terminándolo.
Ajá, siempre, siempre, siempre es como una rutina, ¿no? Pero, si en el transcurso del día tengo inters, donde tengo que esperar, por ejemplo, si voy al banco o voy a alguna oficina donde tengo que hacer alguna aclaración, o voy con el médico, y tengo que esperar en el consultorio, siempre cargo, eh, un tejido.
Ay, y de lo que sea, o sea, puede ser como una bolsa, puede ser un muñeco, puede ser lo que sea, o algo más en específico.
Sí. No, de hecho, fíjate que siempre tengo, por lo menos, 2 o 3 cosas que estoy haciendo a la vez.
Ay, qué padre.
Y son diferentes prendas, ¿no?, por ejemplo, ahora estoy haciendo, em, estoy terminando un abrigo para mi sobrina de 10 años que le voy a regalar en Navidad.
Qué padre.
Entonces, eso, por ejemplo, ya lo tengo muy avanzado y ya es muy grande. Entonces, eso, por ejemplo, no lo cargo si necesito salir, lo hago aquí en mi casa porque ya es muy grande. Pero a la vez, estoy haciendo cuellos, eh, invernales, eh, para regalar a
¿Creo que son como bufandas?
como tipo bufanda, pero haz de cuenta de que son cortas, o sea, van en el cuello, y llevan así como un estilo torcido, o sea, no son rectas, sino que las coses volteadas para que te den una forma bonita cuando te las pones en el cuello.
Ah, okey. Sí. Qué padre.
Ajá, entonces estas a veces son más prácticas, ¿sabes?, o sea, que las bufandas que te cuelgan y y todo eso. Entonces, de esas estoy haciendo como, no sé, quizá voy a hacer unas 12 o o 14 cuellos para regalar en Navidad.
Ay, muchas, para regalar.
Entonces, como estas son pequeñas estas son las que cargo cuando salgo y tengo que esperar.
Oh, guau, suena muy padre, entonces también te relajas, y lo estás avanzando en lo que esperas, pues no sé, a tu cita, o en lo que tengas que hacer.
Así es, así es, o sea, aprovecho esos huecos, ¿no?, y, por ejemplo, no sé, si los domingos digo: "Ay, hoy voy a descansar todo el día, voy a desayunar, comer, y cenar en mi cama, voy a ver una serie, o o algún documental que tengo ganas de ver", eh, lo veo, pero estoy tejiendo.
Oye, qué padre, o sea, ya es que ya tienes mucha experiencia también, porque ya no tienes ni siquiera como necesidad de estar viendo, ¿verdad?, o sea, como que ya es automático, tus manos ya saben lo que tienen que hacer.
Exacto, sin embargo, tengo que estar atenta porque, por ejemplo, a veces cambian las puntadas, ¿no?
Oh, okey.
Entonces o el número de puntadas. Por ejemplo, a veces tienes que disminuir, a veces tienes que aumentar. Por ejemplo, en el caso del del abrigo que estoy haciendo para mi sobrina, tengo que estar muy atenta, porque son 2 vueltas distintas. O sea, una vuelta la das de una forma, la otra vuelta la das de otra forma, cada ciertas vueltas tienes que hacer ojales, em, cada ciertas vueltas tienes que hacer aumentos a los lados, ¿no?, entonces, tengo que estar atenta en qué vuelta voy. Por eso te da estructura.
Oye, y por ejemplo, si en algún momento te llegas a equivocar, o no no pusiste como tanta atención, ¿tienes que deshacer toda esa vuelta, o hasta cuántas vueltas tienes que quitar para volver a pues no sé, a seguirlo como estabas?
Sí me ha pasado. Entonces, cuando me doy cuenta de que, por ejemplo, algo falló, ¿no? Eh, por ejemplo, haz de cuenta, hay una vuelta donde siempre empiezo con un punto deslizado, sigo con un medio punto alto y tengo que terminar con un punto deslizado. Entonces, de repente me doy cuenta de que no estoy terminando con un punto deslizado, entonces ahí ya sé que cometí un error.
Okey, sí.
Eh, cuando son estambres delgados, fáciles de detectar, puedo revisarlo y a veces puedo darme donde esté el er donde esté el error, darme cuenta, y lo deshago hasta donde está el error. Pero en este caso estoy usando un estambre, eh, grueso, como tipo, mm, ¿qué te diré? Como una cinta aterciopelada.
Qué bonito, sí.
Sí, es bastante caliente, ¿no? Entonces, esto hace el tipo del material que no me dé cuenta tan bien dónde está el error. Entonces, lo deshago, y lo vuelvo a hacer.
Qué pacienta qué paciencia también tienes. O sea, para hacer, por ejemplo, todo eso, siento que es superrelajante. Fíjate que el año pasado yo hice una bufanda. De hecho, se la hice a mi esposo y él me veía como haciendo, y haciendo, y me dijo: "¿Y qué vas a hacer?", y yo: "Una bufanda", pero yo no sé hacer crochet, entonces yo solamente utilizo como la tabla, la que tienes que ir metiéndole los
Ajá. Ah, sí, sí, sí, sí, sí.
o sea, como el que tienes que darle solamente vuelta, porque esa me enseñó a hacer mi abuelita, y me acuerdo que antes, pues, yo me la pasaba haciendo bufandas, es lo único que sé hacer, y alguna vez creo que hice un gorro por la forma también que me compró ella.
Ajá. Okey. Okey. Sí, si son tablas circulares puedes hacer gorros.
Sí, y así fue como me salieron algunos gorros y ella ya me la cerraba, y me acuerdo que el año pasado, te digo que estaba haciendo esa bufanda, y yo ya no sabía cómo cerrarla, entonces le hice FaceTime para que me dijera cómo irla cerrando, y entonces era como así como meter uno sobre otros, y luego pasar el hilo entre todos, y ya luego me dijo: "Ponle unas barbitas para que no se vea ahí, pues, lo que lo que hiciste al final, y como que quede mejor decorada". Y sí, la verdad quedó bien.
Qué padre. Sí. Ajá. Ajá. Ajá. Qué padre. Pues, la verdad es de que si te gusta, te digo, con YouTube hay tutoriales desde cómo aprender a hacer una cadena, que es como la primer puntada
Sí.
y en crochet es muy f es mucho más fácil que las 2 agujas, porque las 2 agujas, te digo, tienes que conservar siempre todos los puntos, y es un poquito más complicado recuperar un punto, ¿no? Ahora, te voy a decir algo
Oh, sí. Oye, y por ejemplo, las cobijas, las cobijas se te hacen difíciles de hacer porque tengo ganas de hacer una, pero todavía como que no me he animado.
No. No, hombre, anímate, son superfáciles porque las cobijas, por ejemplo, en general, si las quieres hacer con crochet, las vas haciendo de cuadro en cuadro y puedes hacer cuadros pequeños o cuadros grandes, o sea, la que tú escojas, ¿no? No, son bastante fáciles.
Oh. Sí.
Son bastante fáciles. Y fíjate una cosa, yo soy una persona muy desesperada, o sea, me impaciento muy fácil. Por eso también es que empecé a cargar tejidos cuando tengo que esperar, ¿no?, porque de esa forma no me desespero.
A ver, dime. Ay, guau. Porque Ah, sí, entiendo. O sea, te quita como esa ansiedad y desesperación, porque como estás tan concentrada en el tejido. Sí. ¡Qué padre!
Y siento que Ajá. Ajá. Exacto, de, Dios mío, tengo el turno 50 y van en el 9, ¿no? Es algo que, de todas formas, voy a tener que esperar, pero la diferencia es que siento que estoy creando, y que no estoy perdiendo el tiempo.
Qué bien. Oye, eso me gusta. ¿Y cuánto? Y, por ejemplo, ahorita ya que bueno, ¿qué tan rápido terminas, por ejemplo, los cuellos, o este suéter? O si, por ejemplo, te propones en hacerlo en 1 semana, o menos, o más, ¿cuánto duras, más o menos?
¿No? Los cuellos son sencillos. Por ejemplo, los cuellos, yo creo que en horas, eh, reales puedo llevarme, no sé, 2, 3 horas haciendo un cuello, ¿no?, pero claro, no cuento con esas 2, 3 horas, sino que, por ejemplo, hago 15 minutos, a lo mejor, eh, ah, en la mañana, este, quizá en la tarde si tengo que salir y esperar en algún lado, pues puedo hacer otros 20, 30, no sé, o sea, no no tengo un aproximado, pero más o menos, en horas netas, deben ser unas 2, 3 horas, eh, cada cuello, ¿no?
Ay, rápido. No, pues sí, de todas maneras es como rápido. Yo creo que ibas a tardar más tiempo. Pero bueno, ya eres demasiado experta.
No, no, no. Es que ya soy muy experta, entonces sí tengo como bastante rapidez para para tejer. Y los cuellos son muy sencillos, porque siempre haces la misma puntada, la misma puntada, la misma puntada. Eh, ahí solamente tienes que cuidar que siempre te salga el mismo número de puntos para que no te salga más delgada de un lado, y más ancha del otro, ¿no?
Pues, sí. Oh, guau. Oye, y, por ejemplo, cuando se las regalas a las personas, yo creo que se ponen superfelices, ¿no? Porque es algo que tú hiciste. Qué padre. Ay, sí.
Les encanta, les encanta, de hecho, eh, valoran mucho eso, ¿no? De que siempre les regalo algo, eh, pensado para cada uno, ¿no? Y que siempre les digo que cada puntada es una puntada con amor.
Guau. Es que sí, obviamente, no es lo mismo que vayas y compres una bufanda, o, un cuello a que tú lo hagas. Yo creo que lo conservan con mucho cariño y con mucho amor, de verdad. Qué padre que tengas este hobby tan bonito.
Sí, sí lo hacen. Y además les encantan, sí, las cosas.
Ay, guau. Me gustó muchísimo la plática, de verdad. Que estés muy bien, y ojalá hablemos pronto.
Al contrario, muchas gracias a ti, me gustó platicar contigo.